Последнее время у меня возникла такая ситуация, которую я вообще не знаю, как решить. Из-за сильного, эмоционального выгорания и работы у меня как-то, а, сильно понизились социальные контакты. Мне меньше нь ну есть с кем общаться, и я в принципе сижу дома, избегая общения. Хотя как-то хочется вернуться обратно, а, в общение, в люди, но я не знаю, как это сделать заново.
Так. Мгм. Мгм. Да. Ну я, действительно, сочувствую в данной ситуации. И, э, действительно, для многих людей важно общение, да, и особенно сейчас, когда с м, социальное общение, да, то есть в социальных сетях или напрямую, э, очень много, да, то есть решаются вопросы, в том числе на работе, да. То есть это важно, действительно. А, м, скажи, пожалуйста, а вот, э, эт э, у тебя появилась какая-то, может быть, неуверенность или как-то была какая-то ситуация на работе или в жизни? Вот, э, что ты прекратил какие-то социальные свои контакты, может быть, ну, э, и, э, не общаешься?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, из-за большого количества работы и усталости после работы я полностью общение с другими людьми, с друзьями, с родными снизил на 0. И это было достаточно долгое время, наверно, около полугода. И вот сейчас у меня уже нормальный режим. Но возобновить общение с людьми я уже не знаю как. И тем более, как будто я разучился и не знаю, как общаться с людьми и с чего начать.
Ни с кем. Да. Расскажи. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Понимаю, да. А а скажи, пожалуйста, а возможно, ну ты пробовал какие-то варианты? Ну то есть написать, например, тем знакомым, с которыми ты прекратил общение. Может быть, просто это простое сообщение: "Привет, как дела?" И, э, может быть, э, и либо пригласить кого-то в кафе выпить просто кофе, да? То есть, а, э, как тебе вот такой вариант?
Мгм. Ну я да, так начинал делать, но как будто сразу появляется неловкое молчание, что и вживую, если встретитесь и уже не знаете, о чём поговорить, то и в переписках то же самое.
Мгм. Так. Мгм, мгм. То есть возникает какая-то неловкость, а, между теми контактами, которые вот у тебя сохранились, и, в общем-то, ты пытаешься возобновить, но, к сожалению, не получается, да?
Мгм. Да-да. Да, вот такая проблема. И хотелось бы как-то, да, может быть, научиться общаться по-новому, э, как-то, а, преодолеть этот некий страх или дискомфорт, чтобы снова научиться открыто говорить с людьми, не переживая ни о чём.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а вот как тебе такой вариант, например, э, м, э, завести ну то есть, э, найти какое-то хобби, да, или новое занятие, может быть, э, как раньше называли это кружки, да? То есть где есть какие-то занятия и, э, походить, например, а, может быть, секции какие-то, там, волейбол, баскетбол, да? Где действительно можно познакомиться с новыми людьми. Вот как тебе такой вариант?
Мгм. Ага. Мгм. Очень интересно. Я вот с такой точки зрения не думал, что ведь и правда можно сходить куда-то и интересным хобби заняться, кружком каким-нибудь, и я заодно познакомиться с людьми с одинаковыми интересами, что и у меня. Это очень хороший вариант, мне даже нравится он. А, что ещё можно кроме вот кружков? Как, не знаю, вернуться в общение с людьми?
Да. Мгм. Та. Здорово. Здорово здорово. А, э, смотри, ещё получается, есть такой вариант, э. Если у тебя есть такая возможность, а, м, а, возможно, ну, то есть по работе или не по работе, ты можешь, э, съездить, например, в путешествие в какое-то, пусть даже в другой город, необязательно в другую страну и, а а, например, познакомиться, м, н с культурой, с новыми людьми, да. То есть, э, новый город- это всегда какие-то новые, даже, э, еда, которую, да, то есть готовят. Вот, э, как тебе такая идея поть как путешествие? Например.
Мгм. Мгм. Да, мгм. Мгм. Ну да, да. Конечно. Ну неплохо. Я думаю, даже хотел бы начать вот путешествовать, так вот смотреть достопримечательности и пробовать еду местную. Но там уже, наверно, другая проблема возникнет, что, э, в разных странах это уже разные языки. И тоже уже будет уже дискомфорт в том, что нужно знать уже местный язык, чтобы общаться с людьми.
Мгм. Так. Мгм. Да. Но, а в а в этой ситуации, то есть необязательно можно, в принципе, выбрать и какой-то, м, э, другой город, необязательно страну, да? В той стране, в которой ты сейчас проживаешь, можно съездить в соседний город, да. Или, м, если у тебя есть друзья, говорящие вот на этом языке страны, в которую ты хочешь съездить, да, но, м, а, нь не хватает уверенности из-за языка, да? То есть ты можешь взять каких-то знакомых или коллег по работе, если есть такая возможность. Вот как ты смотришь на такой вариант?
Мгм. Мгм. Мгм. Тана Мгм. Неплохой вариант, да. Х хотя бы начинать вот с малого, в разные районы ездить, потом в разные города. И вот потихонечку так можно масштабироваться и уже научиться общаться. А с чего лучше всего вообще начать общаться, если, например, я хочу возобновить общение со своими родными людьми? Вот. Опять прийти к общению с ними. Как вот правильно найти подход в этом случае?
Мгм. Да. М. Мгм. Мгм. Мгм. А, ну чтобы начать общаться с родными людьми, <grunts> во-первых, ты же знаешь, да? Это твои родные люди, да? То есть, э, ты ранее с ними общался, поддерживал контакты. Возможно, был какой-то момент, когда ты прекратил с ними общение. Но вот хочешь сейчас, э, начать поддерживать снова этот контакт, да? То есть хочешь снова, э, м, общение с ними, да? То есть в принципе, можно, м, э, простой способ- это написать им, да? То есть попробовать написать им. Э, есть, э, разные соцсети, либо мессенджеры, э, смотря где у тебя сохранился контакт их, и, э, расспросить вообще, как дела, да? И вот, э, м, как вообще жизнь у них происходит, да, на данный момент, где они сейчас находятся, да? Если ты не знаешь, например, может быть, у нюэ ю уехали в какой-то другой город, да?
Да, да. Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да, м, всё может быть, да.
Мгм. Да, то есть попробовать написать хотя бы, да. Мгм.
Тогда вот такой вопрос: а как вообще а как вообще тогда объяснить этим людям, чтоб поняли, что я вот именно из-за работы вот выгорел и что вот по этой причине я с ними прекратил общение? Как это всё объяснить, чтобы они вот поняли мою ситуацию вот без какого-то осуждения и, может быть, к э, они тогда быстрее, э, начнут со мной общаться и тогда общение нормализуется? Как вот, как т этому подойти моменту?
Мгм. Мгм. Мгм. Да, понимаю. Э, всегда сложно сделать 1 шаг, да, в любых отношениях, взаимоотношениях даже с родными людьми. Поэтому, а, э, стоит, э, м, э, применять, э, такое качество, как искренность, да, то есть попробовать применить. То есть всегда, а, можно рассказать свою историю о работе, да, то есть, э, что у тебя произошло выгорание на работе. И, эм, так тяжело, ну то есть физически и морально было выносить, поэтому ты восстанавливался какой-то период времени, да. То есть приходил в себя, э, вот, находил в себе в силы, то есть восстановиться эмоционально, да, на каком-то плане и, эм, приводил себя в порядок. И, э э, так как тебе люди очень дороги, да, близкие, ты снова захотел восстановить с ними контакт. То есть можно объяснить вот именно в таком русле, но именно искренне, да, то есть, а, прямо и искренне, ничего не привирая. Вот как ты думаешь, сможешь?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Конечно конечно. Э, <grunts> и я не уверен насчет этого, потому что я вроде бы и хочу возобновить, а, общение с людьми, с родней и с родственниками после вот эмоционального этого выгорания. Но с другой стороны, как будто эмоциональное выгорание еще не до конца закончилось. И еще в какой-то изоляции я нахожусь и избегаю вот общения. И мне вроде бы и хочется начать общаться с людьми, но из-за вот такого еще неумения общаться, у меня ещё и желание до конца уже пропадает опять начинать, э, общение с людьми. Как вот это желание чтоб опять появилось? Жела желание общаться с людьми и прийти в общество, вот. Что нужно сделать, чтобы желание появилось?
Мгм. Да. Мгм. Так. Мгм. Конечно. Э, то есть ты хочешь начать, э, всё-таки с самого себя, да, сперва? То есть, э, хочешь уделить больше времени, чтобы восстановиться, да?
Да, да. Мгм. Конечно.
Так. То есть, э, для восстановления ты должен выбрать какие-то способы, которые тебе действительно подойдут. Например, возможно, это путешествие, да? То есть открыть для себя другую страну или какой-то другой город, да? Э, м, съездить, посмотреть, отвлечься, сменить обстановку, да? Возможно, тебе поможет сменить именно обстановку, да. Э, затем посмотреть, э, может быть, тебе поможет общение, м, даже со специалистом, да? То есть обсудить какие-то проблемы, вот когда выгорание, вот с очень сложно справиться людям очень многим, да? И действительно, нужны какие-то, возможно, новые впечатления либо совет, э, человека, который действительно с этим сталкивался, с этой проблемой, да? Либо ме умеет давать советы, да? То есть, э, возможно, попробовать вот такой вариант, э, посоветоваться со специалистом, да?
Да, да. Ну да, бих хороший вариант. Мгм. Да, конечно. Мгм.
А вот.
Да.
Мгм.
А как вообще, э, у эй, избегать вот в эмоционального выгорания на работах, чтобы не было такого? Предотвратить, может, есть какие-то способы, чтобы в заметить это как можно раньше и не допускать до такой и крайности?
Да. Конечно, всегда есть, э, определённые, а, м, ну рамки, к за которые не стоит заходить, да. И если ты понимаешь, что вот здесь находится твой лимит и, например, э, если нет желания, да, то есть ехать на работу. Если, например, э, у тебя, ну появляется такое, нь ну то есть нежелань ну, рутины появляется, вот, а, постоянная, да, рутина на работе, вот эта вот поездка либо на автобусе, либо на транспорте на каком-то, да. И ты понимаешь, что всё, ты не выдерживаешь, да. То, возможно, стоит, а, взять, например, какой-то перерыв, попросить отпуск. Либо ещё есть выходные. Люди, бывает, ещё берут больничный. Почему нет? Вот, э э, кстати, в скандинавских странах распространён такой, э, способ. То есть, э, ты можешь пойти к врачу и попросить больничный, потому что действительно у тебя эмоциональное выгорание на работе, да. То есть не доводить до послед
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да-да. Мгм. Выходные, отпуск, да? Мгм. Мгм. Ой, как замечательно. Вот не хватает, да, такого во всех странах, чтобы вот как-то следили за эмоциональным выгоранием. Потому что оно, в принципе, у всех происходит, и это очень сильно влияет на людей, на общество. И у всех даже можно заметить, что все ходят тусклые, грустные, уставшие, замученные, конечно, потому что многие выгорали. А выходные нельзя взять, потому что нужно семью как-то воспитывать и оплачивать всякие расходы коммунальные и так далее. Из-за этого вот стока проблем у, в принципе, людей происходит.
Да. Мгм. Конечно. М. М-да. Конечно. Это правда. Да. Поэтому всегда есть варианты, например, ну которые тебе именно подходят, да? То есть вот в плане, а, спланировать какое-то даже небольшое путешествие, пусть там 1, 2, 3 дня, да? То есть либо попросить на работе взять отгулы, да, какие-то там 3 дня, всегда это есть возможность, да? То есть на предприятиях они дадут, да, эти дни тебе, а, без проблем, да? И, э, всегда возможность есть, то есть отдохнуть, да, сделать новый вдох и, ну куда-то съездить, может быть, и развеяться, да, сменить обстановку. И действительно, э, возможно, тебе этот вариант поможет и пригодится. Да.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Да. Спасибо те большое. Я теперь знаю, как вот вылезать из своего эмоционального выгорания и тем более знаю уже, как к как-то остановить это заранее и понять, и взять выходной, когда я чувствую, что уже устал от всего.
Мгм. М. Так. Здорово здорово. На самом деле спасибо большое, что поделился этой ситуацией, и надеюсь, мои советы действительно тебе пригодятся, и ты выберешь какой-то определенный себе и воспользуешься, а возможно, съездишь в какое-то небольшое путешествие, чтобы взглянуть на мир по-новому.
Мгм. Да, да.